<laughs> الصراحة يعني الحتّة دي باحاول بقى أتهرَّب فيها، اللي هو إيه، حجَج بقى، حجَج بدل ما تقول لأ بشكل مباشِر، أقول لهُم لأ بس بشياكة، اللي هو بُص يعني كلِّمني بعدين. <laughs> وما ارُدِّش عليه، أبقى خلاص بقى، آه أبقى، أنا عرِفت بقى الشخص ده جاي لي في حاجة أنا مش هاعرَف أعمِلها له مثلًا، ولو قُلت له لأ، أنا عارِف إن هو ياخُدها بشكل شخصي. عشان أتجنَّب القصص دي كلها باقول له: "كلِّمني بعدين." وابقى خلاص، عرِفت إن هو لو كلَّمني هيبقى محتاج مني الحاجة الفلانية. مع إني بصراحة أحيانًا أحيانًا دي باعتبِرها آه، ما بارُدِّش عليه، طبعًا أحيانًا دي باعتبِرها قِلَّة ذوق برضه، ولكن آآ، مش باعتبِرها برضه قِلَّة ذوق في نفس الوقت، لإني ما دام أنا قادِر أعمِلها لك، أنا ليه هارفُضها؟
آه. أيوه، أيوه. لأ اللي هو أيوه أيوه، ضبط وكلمني. فمش هترد عليه. <laughs> أيوه أيوه. صح صح، معاك حق.
عشان كده ما باعتبِرهاش قِلَّة ذوق. أنتَ عايِز تاخُدها بقى قِلَّة ذوق، وتفهَمها قِلَّة ذوق آه، عشان ما تزعَلش مني. أنتَ عايِز تفهَمها قِلَّة ذوق أنتَ حُر أكيد. أنا لو قُلت لكِ لأ أو قُلت لكَ لأ، أنتَ تفهَمها زي ما أنتَ عايِز، حسب دماغ الشخص اللي باكلِّمه أو باكلِّمها. ف فعلشان كده باحاول أتهرَّب بشياكة، اللي هو كلِّمني مثلًا بعدين، أو بصراحة الحاجة دي مش هاعرِفها مش هاعرَف أعمِلها لكَ، بس أرشَّح لك مثلًا فلان الفلاني إن هو ممكن يساعِدك. آآ، طب كلِّمني وقت تاني، أنا مشغول دلوقتي. بالضبط كده، بحيث إن أنا أبقى برضه مؤدَّب في الأوَّل وفي الآخِر. ويعني في ناس كده بصراحة لَميحة يعني، بيفهَم إن أنا باطرُده بالطريقة أو باكنسِله بالطريقة، فبيفهَم. في شخص تاني بقى ممكن يقعُد يقول لك: "آه يا صاحبي اعمِلها لي دلوقتي، لا أعمِلها لي دلوقتي، أنا عايزَك تعمِلها لي دلوقتي، لأ أنا عايزَك". يا عمي يا حبيب قلبي فساعتها بقى ممكن بقى ساعتها انفجَر هنا وأقول له: "لأ، خلاص." وشخصن زي ما تشخصن بقى.
عشان ما هو ما يزعلش منك. أيوه، أيوه. أيوه، أيوه، اتهرب بشياكة. حلو أوي. أيوه، <laughs> أيوه أيوه. <laughs> أنا مش هاسيبك إلا أمّا تعملها. أ أ أيوه أيوه، طب أنت أصلًا بتشوف إن لأ دي يعني مهارة والّا طبع، يعني في الغالب، لأن في ناس تقريبًا بتتولد بيها؟

ما ندمتش إن أنا ما قُلتش لأ فيه بصراحة كتير، آآ، لمّا باوافق على حاجة وألاقيها فوق طاقتي، وأبقى فاكر إن أنا كنت قادر أعملها. فبنيجي بقى لقصة تانية، إن أنا أعتذر عن حاجة أنا وافقت فيها، ودي كانت مشكلة تانية عندي أساسًا. ف ال اللي حصل في الموقف ده، كان في واحدة زميلتي في الكلية، كان الLaptop عندها حصل له مشكلة، وإحنا خلاص في آواخر تسليم مشروع ومحتاجة تعمل حاجة اسمها Render إن هي تحوّل يعني الصورة بشكل واقعي وكده، في التصميم بتاع المشروع بتاعها. فطبعًا تسأل مين هنا مين هناك، تقعد ت تلف على الناس، أغلب الناس طبعًا مشغولين بقى فكل الناس إيه، رُوحي شوفي مش عارف إيه، فلان، هو اللي هيساعدِك، اللي هو أنا يعني، هتيجي بقى تكلمني، وتقول لي أرجوك ومحتاجة مساعدة 1، 2، 3 فأنا كنت باحاول أتهرب في الأول، طَب شُفْتِ فلان عِلّان، طب اللاب فيه إيه طيب؟ طيب ما تيجي نصلحه كده، آآ طَب إيه المشكلة اللي عندِك ممكن نضبطها، طَب ما يمكن في حل طيب. حاولت إن أنا أتهرّب، اللي هو أساعدِك بالطريقة اللي هو إيه، أنا مش بارفض طلبِك ولكن إيه، بشياكة، إني يجيبها بقى يمين شمال، يهديك يرضيك، ما فيش، الدنيا بايظة خالص، وهي محتاجة مساعدة.
آه. ياه! آه، آه. أيوه أيوه. جميل، آه. ماشي. من فلان، اللي هو أنت على طول. إمم، إمم. أيوه. جميل، أيوه، أيوه.
قُلت خلاص، اخليها كده منّي ليها، ماشي، ورُحت موافق، أمسك بقى الحاجة اللي هي عايزاني أعملها لها، كارثة، كارثة، أنا قُلت الموضوع هيبقى سهل، أصل الحاجة دي أنا عملتها آه الحاجة دي أنا عملتها لأكتر من حد صاحبي، والموضوع كان ما خدش منّي 1/2 يوم، 1/4 يوم، 3/4 يوم، ما كملش حتى يوم كامل. قُلت خلاص Okay هيبقى زيهم، لقيت بقى الدنيا عندها بايظة خالص، والمشروع كارثة، وفايلات ضاربة و أنت بتدبس نفْسَك، أقول لها طيب، أروح أقول لها طيب يا حبيبتي الدنيا بايظة، الدنيا مش عارف إيه. طب اعمل إيه طيب! ما أنت زي ما أنت شايف. والصعبانيات بقى <tsk>
يا لهوي! أيوه حطيت نفسك في مُصيبة. أيوه، أيوه. ياه! آه، آه. أيوه، أيوه، أيوه.
بارجع أشتغل غصب عني. فاللي هو قعدت يومين حرفيًا باحاول أعمل الحاجة ديّة
ياه!
وفي الآخر الموضوع كان تقيل عليَّ، بس خلصته، وكمان ما طلعش بأكمل وجه، حتى بعتّ لها في نُص شغلي ك قُلت لها ده اللي أنا للأسف قادر أعمله. فدي كان الموقف اللي أنا ندمت إن أنا يا ريتني آآ ما يعني قُلت لأ، بدل ما كنت موافق. فده المواقف اللي معلمة في حياتي بصراحة، وده علمني إن أنا أدرس الحاجة مليار مرة قبل ما أوافق عليها.
أيوه، أيوه. آه والله ده بجد. بجد، بجد أيوه، آه، ده بجد يعني المفروض ده س حاجة يعني كانت تعلِّمَك صح، كويس أنت اتعلمت منها. طيب يعني صراحةً مش عارف أقول لَك إيه، أنا اتبسطت جدًا بالكلام معاك، وأتمنى كده يعني ييجي وقت تاني كده نقعد نتكلم فيه يعني سوا كده، بس يعني ما تقولّيش لأ فيه يعني أتمنى يعني <chuckles>
آه ده شرَف ليَّ، أنا اللي مبسوط. أكيد طبعًا <giggles> لا لأ إزاي، أكيد طبعًا مش هاقول لَك لأ، أتمنى طبعًا، بالعكس أتمنى إن يكون لينا كلام في وقت تاني قريب.
إن شاء الله، إن شاء الله.

آآ، بصراحة، في ناس أصلًا يعني بُص، هي مهارة، خلينا متفقين. في ناس لأن في ناس أصلًا بتقول لأ، ببجاحة، طريقة مش حلوة. يعني حتى حتى أصلًا حتى لو أنا هاقول هاقول لأ، لأ لازم أقولها برضه بطريقة محترمة اللي هو مش لأ وخلاص، إلا طبعًا لو الشخص اللي قدامي بيكلمني بطريقة غير محترمة. ولكن لو الشخص قدامي محترم وزميل ليّا وأعرفه، حتى من أهلي، وقال لي حاجة وأنا نفسي أقول له لأ، هاقول له بطريقة محترمة. لأ، معلش أصل أنا مش فاضي. لأ، أنا مشغول دلوقتي. لأ، أنا عندي ظروف معينة. آآ، معلش ممكن نأجلها؟ ممكن تكلمني في وقت تاني؟ أطلبها منه بهدوء. فدي مهارة، مهارة محادثة.أنما حد ييجي يطلب مني حاجة أقول له: "لأ، غور من هنا، شوف أنت رايح فين." عيب تحس إن عيب يعني. هي مهارة آه، بالضبط. بجاحة. فهي مهارة إن الشخص يرفض وبأدب، هي دي القصة. إن أصل لأ سهلة، أي حد ممكن يقول لأ وخلاص، ولكن قلها بأدب تفرق، تفرق جدًا.
حلو أوي. آه. أيوه، أيوه. أيوه، أيوه، أيوه. إمم، إمم. ده أيوه، بجاحة. صح، صح. امم، صح، صح. ما أنت بتقول لي لأ دلوقتي أهو عادي، أيوه. <giggles>
<laughs> آه، يعني تتقال كده.
طيب، بقى، هاسألك بقى سؤال مهم جدًا كده، يعني أنت بتحب بقى تشرح سبب رفضك كده لمّا تقول لأ والّا بتكتفي بكلمة لأ وخلاص؟
بُص، خليني صريح معاك أنا من الناس اللي باكره المبررات، خصوصًا في حاجة لو هي ما تخصوش، ما تخصش الشخص اللي قدامي. يعني مثلًا آآ، قلت لأ، مشغول. خلاص، افهم بقى أنت. لقيته بقى بيقول لي: "مشغول ليه؟ طب، وراك إيه؟" آآ، <tsk> بالضبط، فباحس إن في حاجات أنا مش مجبر أقول لك لأ، أو قصدي معلش قصدي مش مجبر أقول لك أنا ليه قلت لأ. أنا قلت لأ وخلاص، قدرني، زي ما أنا هاقدرك، لإن أنا برضه ال اللي باحبه يعني باحب الناس تتعامل معايا بطريقة معينة، أنا باحب أعامل الناس بنفس الطريقة. فأنا لو حد قال لي لأ، ممكن يعني ييجي لي فضول أسأل له عن السبب، لقيته مش راضي يقول السبب، خلاص أوكي. أنت حُر، شيء كويس. قال لي مشغول بس، خلاص مش لازم بقى أقعد أقول له مشغول بتعمل إيه. لأ، ممكن حتى أعرض عليه مساعدة بالعكس، أقول له: "طب، في حاجة أساعدك فيها؟ أنت محتاجني في حاجة؟ طب، تأمرني بحاجة؟" هنا بقى هي دي المهارة اللي الواحد يكتسبها بقى مع الوقت. مع الوقت الواحد بقى بدأ يكتسب المهارة دي. فلو حد إلا بقى طبعًا لو حد عزيز عليّا ممكن الموضوع الصراحة بيختلف يعني.
حلو أوي. أيوه، أيوه. أنت مالك يا عم. <chuckles> أيوه، أيوه. إمم، إمم. أيوه، أيوه، أيوه. صح، صح، معاك حق. معاك حق فعلًا.